Mas me conta uma coisa, né. Teve alguma parte assim que da viagem, que acabou virando um perrengue, que por por essa diferença cultural de de não conseguir fazer entendido ou eles entenderem coisas diferentes ou todas as vezes acabou que deu certo?
Uhum. Ah não, aconteceu sim, eu acho que depois de uma depois de uma festa que eu estava com os amigos, o meu celular descarregou, e aí eu não tinha mais mapa, e já estava bem tarde da noite, e aí eu parava com algumas pessoas, e aí eu falava: "Ó, eu estou indo para essa rua, você sabe onde é?" E as pessoas: "Não." <laughs> E aí eu tentava mostrar o mapa, falava o nome, e aí: "Não, não, não sei." E aí teve uma teve uma chinesa que começou a anotar em um papel para mim em chinês, mas assim eu eu estava sem o celular e não tinha mais ninguém, então, não, assim não não ia resultar em nada ali naquele momento. Mas aca acabou que andar muito ali, eh eh, para poder encontrar a rua que eu queria ir, mas foi meio que um perrengue ali, porque eu andei bastante, mas tentei ajudar, falei com várias pessoas ali, mas é não a a comunicação não ro não não rolou. Mas aí eu pensei: "Na próxima", né, eu eu "na próxima vez eu teria mais que aprender umas palavras básicas ali, sei lá, tipo direita, esquerda." Eh, sabe alguns números e aí para para que aju ajude na rua assim, isso, isso verdade, <sniffs> é.
Aham. Hã. <laughs> Hã. Um dos Entendi. Aham. Não rolou. <laughs> Hum. Aham, que já ajudaria bastante, né. <laughs> Boa, boa. Então essa seria uma dica que você daria para alguém falando: "Nossa, estou indo a primeira vez pela China." Qual qual é o que vai fazer a maior diferença? Você acha que é aprender algumas palavras básicas?

É, então, na verdade eu estava viajando para o eu estava em outro país aqui pela Ásia, e aí eu tinha outro 2 amigos que estavam viajando para pela pela China, e aí eu aproveitei, "ah, já que eles vão vão estar nesse mesmo mais ou menos no mesmo período que eu estou por aqui pela Ásia, eu aproveitar e encontrá-los lá. E aí a gente viaja juntos". E acabou que eles f passaram 1 semana e meia, e aí eu fiquei essa 1 semana e meia com eles, e eu gostei tanto da China que eu comecei a viajar, eh, quase 1 mês sozinho, depois que eles foram, né depois que eles voltaram. E, é, eu acho que a a esse, eh, esse encontro com as pessoas locais, eu acho que foi um algo que me surpreendeu bastante, fez bastante diferença, foi algo que eu também não estava esp eh, esperando, que as pessoas fossem muito abertas assim, receptivas, e e me senti muito seguro, né, e eram e na verdade era um impressão que eu não tinha muito bem, assim, da da China, né, eh, e dos chineses, mas eu me surpreendi bastante, eu e eu gostei bastante, inclusive eu até cheguei a cogitar, eu passei um tempo em Shanghai, eu pensei: "Nossa, eu poderia até morar aqui", porque é uma cidade tão tão legal, as pessoas são receptivas, era um é um tipo de eles é um tipo de, eh, de de povo assim, que eu eu iria muito querer continuar tentando falar a língua, até pelo pela abertura que eles te dão, e, eh, eu acho que seria interessante para mim também, experimentar algo em que as pessoas te ajudam, ali, a fazer parte, né, e
Aham. Ah. Aham. Mais um. Olha só. Fez toda diferença. Hum. Aham, aham. Hum, entendi. Aham. Olha só. <laughs> Aham. Aham. Hum, entendi. Sim, com certeza.